เราจะสอนเขาให้เขารู้จัก ค สังเกตและการใช้ชีวิต เพราะเราสอนเขา บอก ให้เป็นปฏิบัติก่อน แล้วค่อยเป็นทฤษฎี
ค่ะ เออ เออ เคี่ยม มากเลยค่ะ
อ่า ให้ ให้ลงมือทำ อย่างเงี้ยค่ะ เขาก็จะรู้โดยอัตโนมัติเลยว่า เขาจะต้องทำอะไรบ้าง ขั้นตอน อย่างเงี้ยค่ะคุณหมวก เออ ดังนั้นน่ะ จริง ๆ แล้วอะ มัน ฟ การ การเรียนรู้อะ มันมีได้อยู่ตลอดเวลา มันมีโอกาสเกิดอยู่ตลอดเวลา แม้กระทั่งตอนเนี้ยเขาก็เลี้ยงแมวเขา แล้วแมวเขาป่วยแล้วแบบ เอ่อ แมวมันไม่เล่นด้วย เขาบอก "คุณแม่ครับ ผมว่าแมวมันน่าจะไม่สบายนะ" แล้วเราถาม "หนูรู้ได้ยังไง?'ก็มันไม่เล่นกับผม แล้วแมวมันก็ร้องแบบแมวมัน จ คงเจ็บคอ มันก็'" อะไรเงี้ย "แม่ แมวมันไม่มีเสียง แม่พามันไปหาหมอเถอะ มันคงเจ็บคอ เหมือน" เอ่อ เขาก็บอก "เหมือน เหมือนตอนที่เขาเป็นหวัด แล้วเขาเจ็บคอ เขาไม่มีเสียง แมวมันน่าจะเป็นหวัด มันต้องติดหวัดจากที่ไหนมาแน่ ๆ เลย เราต้องพามันไปหาหมอแล้วนะ" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันเนี้ย ก็ถือว่าเป็นการ เออ มันถือเป็นการเรียนรู้ จริง ๆ แล้วอะ การเรียนรู้มันอยู่รอบตัวเรา เพียงแต่ว่าเราจะบอกเขาไหม เราจะแนะทางเขาไหม ใน ในวัยเด็กของเขา อย่างเงี้ยค่ะ คุณหมวก
เออ ๆ เออ ค่ะ โอ้ เยี่ยมมากเลยค่ะ อา ค่ะ อ๋อ อา อ๋อ ค่ะ <sniffs> อ๋อ อ้อ เออ โอ้ น่ารักมากเลยค่ะ เออ โอ้โฮ ซ ใช่เลยค่ะ พยายามอยากจะสอน น้องสาวอย่างงั้นเหมือนกันอะค่ะ แบบว่าให้ ให้แบบว่า ไปเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว อะไรอย่างงี้ แบบว่าเขา เขาก็เป็นสายนั้นเหมือนกัน เขาก็จะชอบ เขาจะชอบไป ไปปีนต้นมะพร้าว <chuckles> ไปเรียนรู้ ของเขาเอง เพราะว่าพ่อเป็นคนชอบปีนต้นมะพร้าวอะค่ะ เขาแบบว่า
อืม <chuckles> เออ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อ๋อ อ๋อ <laughs> ค่ะ อ๋อ ค่ะ
เป็นลูกทะเล อย่างงี้ เขาชอบ อือ ใช่ น้องก็จะตามไปด้วย ใช่ค่ะ ใช่
อ๋อ อ๋อ ลูกทะเล อืม เออ อืม ค่ะ วันนี้ก็ขอบคุณคุณหมวกนะคะที่เรามาแชร์แบ่งปันเรื่องของการเรียนรู้ต่อชีวิตนะคะว่า จริง ๆ ทุกวัน น ทีมัน มันสามารถเรียนรู้ได้อยู่ตลอดเวลา แค่เรามองเห็นหรือไม่เห็นเท่านั้นเองนะคะ
ค่ะ เช่นกันค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ ขอบคุณมาก ๆ เช่นกันค่ะ ที่มาแชร์ ว เนื่องน่ารัก ๆ ของ ของลูกสาว เอ๊ย! ของลูกชาย ของ คุณบ้านนะคะ ขอบคุณมากเลยค่ะ
อืม ค่ะ ขอบคุณ